Mm. Ang alam ko meron akong napanood na na-suggest, 'yong papaya. Oh. Papaya na hinog.
Mhm.
Ayun, mahilig ka ba kumain ng papaya?
Hindi rin mm. Hindi po kasi talaga. Opo, nang nabanggit ko po kanina na lately kasi, hindi ako nahihilig sa mga prutas talaga. Kaya minsan din may mga prutas na sinasawsaw ko sa suka, alam ko din naman na unhealthy din 'yon kasi may suka nga. Mm.
Nakaka-ano, oo, nakaka Hmm. Oo nga ano. Meron nga akong mga kakilalang ganyan na hindi rin parang nandidiri sa mga fruits and vegetable, pero kasi kailangan talaga natin 'yong mga gano'n pagkain. So, kahit na pakonti-konti, kumain ka no'n para masanay ka. Hmm, sanayan lang naman 'yan. Mhm.
Oo, nga lang. Oo, nga po. Ayan siguro nga po, 'yon na lang po yung gagawin ko, na ah, instead minsan na soft drinks na lang 'yong ah, ka inumin ko, pwede siguro akong mag-shake, mag-blender na lang ng ah, apple, ng ah, saging, and then ins kapag nag-crave naman ako ng ah, pagkain na something na crispy ganyan ah, okey din po yung ah suggestion niyo na kamote na lang para healthy 'no. And then siguro din sasabayan ko na din siguro siya ng, ah, exercise para, ah, maging ah, healthy ako sa katawan ayan. At siguro ano din, hmm, mag-a-alarm na din siguro ako para kahit hindi ako nagugutom ganyan, ah, 'pag oras na ng pagkain para naman kahit hindi ako gutom, ah, may may magpapaalala sa'kin na oras na para, ah, kumain. Oo.
Mm. Mm, maganda yun. Mm. Oo. Oo. Mm. Hmm. Puwede 'yon. Oo, anong tawag do'n, alarm ba 'yon? Reminder. Oo, puwede pala 'yon. Mm, kailangan kong kumain.
Mm. Ayan. Oo, siguro yun na lang po yung gagawin ko. Ah, na okey din po yung sabi n'yo kanina na mag-zumba, mag-exercise sa umaga, para maging healthy. Ayan, ah, maraming-maraming salamat po ah, sa mga ipinayo niyo sa'kin talagang makakatulong po ito sa'kin sa ah, pagbalanse ko ng pagkain sa araw-araw. Ah, maraming salamat po.
Mm. Mm. Mm, sana nga.